Mmm, gitu.
Karena kan orang tuh betah banget ya buat ngedengerin, wawancarain orang sampai akhir gitu. <chuckles> Saya juga gak tahu kenapa.
Mhm. Ah. Oh, gitu.
Apa jangan-jangan kamu juga gitu ya suka kalau nge-scroll konten terus ada video orang ap misalnya tuh, eee, "Kak Kak, skincare-nya apa, Kak? Mukanya mulus banget", gitu kan misalnya.
Mhm. Oh, iya. Banyak banget ya sumpah itu konten tentang kayak gitu bahkan, eee, nggak di dalam negeri doang tapi di luar negeri juga pun banyak gitu dan ada beberapa ya konten yang wawancara kayak gitu.
Hmm. Iya, benar. Iya, akhirnya itu banyak jadi banyak banget sampe sekarang itu masih masih apa ya istilahnya itu, masih lakulah konten-konten kayak gitu buat, eee, buat ditonton sama orang-orang gitu. Itu masih bagus buat jadi istilahnya tuh kalau di digital marketing tuh brand awareness gitu loh.
Mmm. Mmm, oke oke. Iya, itu masih masih banyak banget sih yang bahkan kayak, eee, ada kayak 1 konten kreator yang emang khusus tentang itu kayak gitu, oh.
Mhm mhm, hmm. Wawancara-wawancarain orang gitu ya.
Iya iya, bener bener bener bener. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan nih ya, Kak, lagi ada deadline kayak gitu terus tapi biasanya kan kalau lagi deadline terus tiba-tiba buntu nih nggak dapet ide, tapi, eh udah mepet terus gimana tuh cara Kakak ngatasinnya? Biasa kan kalau buru-buru kayak ide nggak keluar kayak gitu, terus gimana tuh Kakak cara ngatasinnya?
Mmm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Iya iya iya. Nah, biasanya malah kalau lagi deadline kayak gitu ya, itu ada aja ide-ide kreatif dari anak-anak gitu, dari tim.
Mhm. Oh, gitu malah kebalikan. Wah, keren berarti tim Kakak ya. <laughs>
Iya. <chuckles>